А ты знаешь, у меня вот всё трагично складывается с, э, романтическими отношениями. То есть, вот эта самая любовь, о которой столько все говорят, она, вот, не клеится, да, раз за разом встречает какие-то препоны. Ну и я вот пытаюсь это всё анализировать, э, прихожу к выводу, что
Да-да. Мгм.
а, многие вещи, с которыми мы там с моими девушками сталкиваемся, их по-хорошему нужно заранее обсуждать, да. Заранее они должны, тем или иным образом, всплывать, вот, в самом начале отношений, пока ещё, там, привязанность, она, э, ну не настолько сильна, пока разрыв будет не таким болезненным. Вот на этом этапе нужно многие вещи обсуждать, прежде, э, чем, как бы, эм, давать этим отношениям полноценный ход. И поэтому, мне вот необходимо понять, как вот корректно к этим разговорам подводить, э, как эти разговоры корректно вести, чтобы это не воспринималось, как, э, некая причуда, да, как странность или как, э, желание, вот, задоминировать. Знаешь, сейчас вот, э, девушки, они очень, как бы, к этому болезненно относятся. И любой шаг, который ты делаешь в направлении того, чтобы, э, ей как-то своё мнение протолкнуть, он сразу воспринимается как это- мизогиния, как, э, экстремальное какое-то мужское поведение. Вот ну я не уверен, что хочу производить такое впечатление, да? Очевидно, на это нужно делать скидку. Поэтому, м, в общем, я к тебе обратился, чтоб ты мне дал направление, э, вот в котором я буду мыслить. И, э, чтобы в будущем, вот эти вот все болезненные ситуации, ну у которыми обычно заканчиваются мои отношения, чтобы этого избежать.
Мгм. Да. Да. Ну смотри. Чтобы понять, как подойти к такому разговору, по-хорошему, нужно сначала определить, какие, а, какие именно границы ты хочешь установить. Ты бы мог немножко рассказать поподробнее, что именно о чем именно ты бы хотел поговорить, например, с, э, будущей девушкой?